Nah, terus gi eee, saat itu apa, eee, apa solusi dari Kakak, pada saat tahu bahwa sebenarnya kita udah ke-skip?
Nah. Nah. Nah, pada saat ke-skip aku merasa bersalah banget, karena waktunya enggak bisa diulang. Meeting tetap terlewatkan. Pada saat itu atasan hadir, teman-teman yang lain juga pada ikut, "Mhm, kemana ya? Kemana ya?" gitu kan. Mmm, akunya kemana gitu. Nah, jadi pada saat itu, itulah titik balik yang membuat aku sadar, bahwa aku enggak akan pernah lagi untuk, mmm, main media sosial itu di jam kerja. Ada rasa cemas, mmm, takut kejadian lagi, takut keulang lagi iya, yang fase-fase mhm, tadi yang ketinggalan, mmm, meeting.
Iya. Hmm. Khawatir itu terjadi lagi ya? Iya, pasti enggak enak banget itu rasanya. Terus, eee eee, sempet enggak sih nerima notifikasi dari teman kerja gitu, "Hei, ini waktunya ada meeting loh," gitu, atau memang, eee, enggak fokus banget karena sibuk, eee, misalnya buka-buka medsos gitu.
Nah, karena aku, mmm, pakai 2 handphone ya. 1 memang aku ini untuk, mmm, sosial media, dan handphone kerja itu kita kan berbeda gitu. Handphone kerja biasanya ada, mmm, yang memang sesuai standar kerja dan memang didapatkan dari perusahaan. Nah, jadi tentunya beda dengan handphone-handphone yang, mmm, kita gunakan sehari-hari nih. Nah, jadi aku benaran enggak ngeh untuk mem melihat lagi nih, mmm, ponsel kerjaku betul, padahal sebenarnya teman-teman pun pasti punya, mmm, WhatsApp pribadiku, tapi mungkin mereka enggak akan kepikiran untuk mengganggu di di ranah yang itu. Jadi, udah sampai panggilan itu enggak terjawab, itu sampai 20 kali lebih. Wah! Itu aku benaran, mmm, s cukup traumatis pada saat itu.
Oh, oke. <laughs> Oke. Mhm. Oh, iya aku ngerti. Iya iya. Handphone yang kerja. Mhm. Iya. Waduh. <laughs>

Nah kalau lagi di transportasi ya, kalau di transportasi aku tetep cenderung masih, eee, membuka handphone atau misalnya online di sosial media, nah itu juga aku pikir bahwa aku belum, eee, bekerja kan pada saat itu jadi masih dalam proses menuju, mmm, kantor katakanlah gitu kan. Jadi aku masih oke-oke saja untuk buka sosial media dan takut juga ada info-info penting pagi itu yang, eee, mungkin terlewat, dari atasan, dari teman kerja, ataupun dari klien jadi tetep boleh aja buka, tapi pas sampai kantor, ataupun misalnya lagi, mmm, WFH nih misalnya jam 9.00 start, kita, mmm, stop deh untuk, buka-buka handphone gitu.
Mhm. Oke. Iya. Oh iya benar benar. Tempat kerja, betul. Mhm. Gak ada masalah. Langsung jauh-jauhin deh ya handphonenya ya? <chuckles> Nah selama ini Kakak, pernah, eee, agak agak apa namanya berusaha untuk membatasi, eee, megang handphone atau megang gadget lain selama kerja itu, ke karena kesadaran Kakak sendiri atau memang sebenarnya pernah ada timbul suatu masalah dengan teman kerja atau, dengan atasan karena, eee, ov eee, apa namanya waktu yang over dalam, eee, berselancar misalnya.
Betul. <chuckles> Nah, pernah banget jadi aku bilang kan dulu gak sadar, jadi apalagi WFH ya wah godaannya tuh banyak banget, un
Betul, udah posisinya nyaman, enak di rumah, gitu kan? <chuckles>
Betul, lagi di sofa misalnya Wi-Fi kenceng terus berselancar itu sampai tadi yang aku bilang 2 jam lebih tuh nggak kerasa sama sekali, sampai akhirnya ada meeting penting yang aku lewatkan pada saat itu, nah dari sana staf-staf, mmm, yang lain yang 1 tim dengan aku yang pada saat itu harusnya aku yang presentasi terkait laporan mingguan kita.
Bener bener. Huh. Mmm. Waduh.